أقول لك إيه، الأيام دي الأخبار بقِت كتيرة أوي على الإنترنت، وخاصةً الأخبار المزيّفة، إزاي بتتعامل معاها؟
امم. والله ب يعني م أنتِ عارفة أنا ما عدتش باستخدم النت بصفة دورية إن أنا يعني أعرف الأخبار أوي، أو بمعنى أصح أو أدق كده م مش باشوف الSocial media علشان أعرف الأخبار، آمم لإنه ب يعني أخبار كتيرة زي ما أنتِ قلتِ بتبقى فعلًا مزيفة أو أو موجهة بطريقة معيّنة بحيث إنه آآ ل ل لتوصيل فكرة معيّنة.
آه. آه. طب بتعمل إيه يعني أول ما تبقى يعني فتحت كده صدفة وشُفت لقيت خبر غريب كده أو خبر مش مضبوط، بتتصرّف إزاي؟
امم. في مواقع بتحقُق أنا ب طبعًا باروح أبحث بقى لو الخبر شاددني فعلًا أوي أو إن أنا محتاج أعرف فعلًا إنه آآ ده حصل والّا لأ فعلًا ب لأ باروح أبحث، بابحث طبعًا
آه. إزاي بقى بتعمل إيه؟ قُل لي كده خطواتك أو بتحقق إزاي من مصدر الخبر؟ يعني في حاجة مواقع بتعتمد عليها والّا بتفتش إزاي؟ امم.
هو شوفي هو هو فعلًا هو في already فعلًا مواقع كتير موجودة للكلام ده، بس أنا يعني ب باختار أسهل طريق إن أنا باروح على Google على طول بابحث، وباشوف فعلًا لو في منصّة موثوقة مثلًا أو جهة إخبارية معروفة وموثوقة مشهود لها بال ب بال آآ بالمصداقية مثلًا وأبحث أشوف الخبر ده موجود فعلًا والّا لأ، ما كانش خلاص لإنه إحنا عندنا في مصر دلوقتي بن بن في في اللي هو الصحافة الصفرا زي ما حضرتِك عارفة ال آمم، فبالتالي كتيرة جدًا يعني، وأخبار بقى ب ب بتتنقل ب بأشكال مختلفة، يعني ممكن يكون الخبر أو الحدث حاجة و ويتكتب عنه بطريقة تانية خالص، والحاجة تانية حاجة تانية خالص، وناهيكِ بقى عن عارفة أنتِ اللي هو عاجل وفاة مش عارف الفنان الفلاني، عاجل آآ مش عارف آه، يعني حاجة صح يعني فعلًا صحافة صفرا يعني كلام كده بيشد، آآ آآ الحق مش عارف أو اللي هو شاهد قبل الحذف.
إمم. إمم. آه. إمم. والحقيقة حاجة تانية، آه طبعًا. آه، آه. إمم، كلّها أخبار كاذبة، إمم. طب إيه أكتر أكتر نوع من الأخبار بتضايقك؟ أو بتبقى مش كويسة بالنس
آمم، أكتر نوع اللي هو الأخبار ال ال السياسية، أو أخبار الفن، لأ خلّي أنا ممكن أقول أخبار الفن ي باحس إن هو
امم. ممكن يبقى كذا نوع يعني، مش لازم نوع واحد.
آه، هو هو كذا نوع ماشي، بس أكترهم أنا باقول لكِ أكترهم، أكتر حاجة اللي هو مستفزة فعلًا أو اللي هو يقول لك آآ، شاهد أو تلاقي ق مثلًا يعني قناة إخبارية عاملة آآ، live أو بث مباشر كده، يقول لك شاهد الفنان الفلاني في عزاء مش عارف إيه، طَب أشاهد أعمل إيه؟ ما واحد رايح العزا هاشاهد في إيه طيب إ إ "قُل لنا حاجة يا فنان" ومش عارف هيقول لك إيه؟ واحد رايح العزا مثلًا.
امم. آه. آه، صحيح. حاجة مش مهمة فعلًا آه، آه. آه، كمان الإشاعات برضه بتضايق فعلًا، امم.
جدًا، يعني الموقف غري واحد مثلًا أ باتضايق جدًا لمّا مثلًا و وصحافة وقنوات إخبارية و واخدة ال العلامة الزرقا مثلًا خلّينا نقول على السوشيال ميديا والمفروض إن دي صحافة ومعروف و ومثلًا تلاقي مثلًا فنان أو حد أو شخصية معروفة مثلًا خارج أو داخل، وده ماسك التليفون وحاطّه كده في وشُّه وعامل بث مباشر فبتلاقي 15 واحد حواليه واقف في إيه يا جماعة؟
امم. ياه! آه. وهي أخبار يعني مش مهمة بالنسبة للحد يعني، آه فعلًا.
خالص، وما فيش أصلًا تجهيز، يعني هو يا ريتُه مجهّز مثلًا لحاجة هيسأله فيها حاجة مهمة أو حاجة هتضيف، ولا شيء، اللي هو بس وعاجل، طَب أنا ليه بيظهر لي الحاجات اللي هو أحيانًا بس خلاص بارُوح أعمل هتقول لي مثلًا بتتصرّف إزاي؟
امم. طَب امم، طَب أنت عندك موقف أو موقف شخصي أو حاجة آآ مرّيت بيها حد نَشَر خبر، وأنت لقيتُه بعد كده مزيّف، اتصرّفت إزاي؟ يعني
آه، امم امم. أوه! كتير آآ، اتصرّف
امم، احكِ لنا قصّة منهم.
امم، ما يعني خ اللي هو بابتسم ابتسامة كده اللي هو <scoffs> يالّا يعني اللي هو خ طبيعي مُتوقّع منهم كده يعني، ما هو من كُتر الكدب اللي هو بيكدب كتير أوي، أوي، أوي، أوي فطبيعي من كُتر الكدب الكتير اللي في النُصّ ده هيتقفش كذا مرّه أو هي آآ، هيتفضح، فبالتالي هي هيضطر إن هو يعتذر مرّه أو 2 على الأقل، يعني <laughs> على الأقل لمّا يزيد الضغط عليه، فبالتالي باضحك يعني اللي هو أنت بتحُطّ نفسك ليه عشان إيه يعني؟
آه، آه. آه. صح، صح، امم. يعني ممكن تواجهُه وتقول له الخبر ده كذب أو كده، والَّا بتسكت وتسيبُه؟
بس للأسف لأ، أنا مش من النوع اللي باواجه آآ، لا، لا، لا، ولا باصحّح. أنا، أنا، أنا من النوع اللي هو بيفضَّل اللي هو ال ال ال المشاهدة في صمت، أنا باتفرّج في صمت كده وخلاص، أنتِ عارفة يمكن حتى أنا كمان مش، مش نَشِط على السوشيال ميديا أنا يمكن بادخل السوشيال ميديا أو خلّينا نقول مثلًا منصات ال
بتصحَّح له. آه. امم.
ال بسواء الsocial media بقى أو المنصات الإخبارية، أنا يمكن ما بادخُلش على منصات إخبارية تحديدًا
آه. آه.
هو أ أنا بادخُل الsocial media إن أنا أعرف الأخبار الدايرة اللي حواليّا إيه، مش أخبار السياسة ولا الفن ولا، ولا، ولا.
يعني أ أنت من الناس اللي شايف إن الأخبار بقى الكتيرة على النت دي آآ، سبب القَلَق والتوتر اللي بيحصل.
بالضبط، بالضبط، يعني، يعني أنا ب بقيت ب حاسس إن إحنا عايشين
آه. عندك تجربة شخصية لحاجة زي كده؟ يعني كانت الأخبار أو الحاجات دي اللي على ال الsocial سبب في موضوع أو حصل لك فيه توتّر أو قَلَق؟
آه، آه. آه. بالضبط، هو يمكن أنا جيت في فترة كده م تواتر الأخبار كتير، كتير ورا بعض ومنصات كتيرة آآ، آآ، ب يعني بتنشُر أخبار كتيرة ما لهاش أي معنى ولا ليها لازمة آآ، لدرجة إن أنا حسّيت في يوم كده أو في فترة جَت إن أنا مضغوط كتير، طَب أنا مضغوط ليه؟ أنا متضايق ليه؟ أنا م <tsk> آمم م مش عارف لأ أنا قرّرت خلاص آآ، آآ لأ، خلاص أنا مش متابع السياسة وفعلًا وبالفعل لحد دلوقت أنا ما باحبش السياسة، يعني خلا اعتزلت آه، خالص آآ، آآ إيه ال يعني إلّا بقى لو مثلًا جه قُدّامِي خبر كده حاجة حَدَث مهم مثلًا، شاغل العالم كلّه تمام، خدت فكرة و وقلبت، آمم لإنه فعلًا آآ، يعني أخبار مُحزِنة وب ب بتوتّر الواحد، و من غير داعي خلاص أنا مش هاعمل حاجة، و و والعالم في تطورات وأحداث بتت بت بتتطوّر كُلّ يوم، كُلّ ثانية تقريبًا كمان، طَب أنا هاشغل دماغي ليه؟
إمم. آه. ياه! همم. صحيح، صحيح. يعني أنت لو لقيت خَبَر، لو لقيت خَبَر آآ، كاذب أو خبر حزين أو كده أنت بتع بتعمل له skip بتعدّيه، والَّا بت بتحب تشوف وتعرف آآ، حيثياتُه إيه صدق، كذب؟ آه.
إمم. إمم. آآ، لأ، باب على طول باقلب، لو هاقول لِك آآ، هو مثلًا لو ال ال القناة أو المنصّة دِيَّة آآ، أول مَرّه مثلًا تفوت عليَّ كده وناشرة خبر م عادي باع باعمل scroll أو بانزل باكمّل آآ، ما كانش أو يمكن دي ز قناة اتكرّرت أو كذا مَرّه أو أنا ما باحبهاش، على طول باقوم رايح على ال3 نقط اللي هو إمم، يعني mute أو اللي هو صمت، أو إن أنا ما بابقاش عاوز أشوف ال المحتوى بتاعهم خالص أ أنا باتعامل كده بالطريقة دي آآ، فلان مش
آه. آه. طَب إحنا عدِّت، آآ، عدِّت أزمات كتير مثلًا زي أزمة الكورونا أو أزمة إنتخابات آآ، كنت بتتصرّف إزاي مع ال كمّية المنشورات اللي بتنزل آآ، بين الناس سواء كانت صادقة أو كاذبة يعني، خاصةً الكاذبة يعني، خاصةً المنشورات الكاذبة، كنت بتتعامل إزاي في حاجة زي كده؟ في أزمات كبيرة زي الكورونا أو زي الإنتخابات؟
إمم. آه. آه. شُفتِ أنتِ ذكرتِ فترة أنتِ ذكرتِ فترة فعلًا، آآ فترة الكورونا دي حصَل فيها كم شائعات رهيب.
امم. صحيح.
آآ حقيقي فعلًا <chuckles> كَم <clears throat> يمكن حتى كان كانت فترة صعبة يعني المفروض حتى ال الناس جدًا و وأقل خبر عن الكورونا أو التحوُّر الكورونا أو أعداد الوفيّات أو أو ما إلى ذلك يعني آه.
كانت فترة صعبة جدًا، امم. على كل حاجة، على الدوا وعلى المصْل وعلى ال على كل حاجة حتى الأكل، امم.
على أعصاب الناس، لأنه الناس كلّها بالضبط، كل الناس، البيوت كلّها اتأثّرِت وكانت حاجة مُخيفة جدًا، فبالتالي الناس كانت يعني برضه الصحافة مكمّلة في أخبار صفرا، عناوين بتشد الناس من لا داعي وطبعًا الناس خايفة عاوزة تعرف الدنيا ماشية لفين، ف أنا الفترة دي فعلًا كانت فترة مُرهِقة جدًا، آآ، أنا ف أنا فعلًا الفترة دي تحديدًا أنا كُنت متابع فعلًا
امم. آه. كنت بتتصرّف إزاي مع خبر آآ، تحس كده إن هو كذ كذب يعني مش منطقي، بالنسبة مثلًا زي كده انتشار الكورونا لمّا حصَل، كنت بتتصرّف إزاي؟
امم. ب بنَفْس ال نَفْس المنهجية اللي أنا قُلتها لِك، إنه أنا م Skip أو 3 نقاط، شيل على طول unfollow حتى أو إلغاء المتابعة حتى لو مثلًا لأ
آه. يعني ما بتتأكّدش مثلًا يمكن يكون الخبر صِدق مش كِذب؟
لأ لو صِدق هيظهر هيتعاد تاني على منصّات موثوقة أو هيتعاد مرّة و2 ه هي أنا باحس أصل إحنا دلوقتي في زمن المعلومة بتتفرَض عليكِ، يعني أنا أنا مش خايف إن أنا مثلًا هاعمل Skip أو يعني هاعدّيها، لأ ما هييجي لي تاني، هييجي في منصّات تانية، ما أنا ب ما في في منصّات كتيرة لو الخبر صح هييجي فعلًا في منصّة عندها مصداقية، أو آه، فأنا مش مضطر
آه. آه، آه. صحيح، امم، آه هي الأخبار كتيرة دلوقتي، بس يعني أنت بتدوّر ورا الخبر مثلًا والّا ب بت بتسلّم بيه وتقول خلاص آآ، أكيد امم.
الم أنا أقصُد أقول ما هو ما أنا هاقول لكِ، شوفي هو المصادر دلوقتي كتيرة أوي، بمعنى إيه، أنا مش مقتصِر على منصّة واحدة أو جِهة واحدة علشان أعرف الخبر إذا كان صح والّا غلط، فبالتالي أنا بقى ص بانزِل بقى ولا كأنّي شُفته، لو شُفته في كذا مكان
بس أكيد فيها في مصدر واحد أنت هتكون بتثق فيه وعارف إن عن طريق المصدر ده آآ، آآ الكلام بيكون صِدق، صح والّا إيه؟
آه. امم. مضبوط، اللي هي المنصّات ال ال ال ال مثلًا عندِك مثلًا قنوات إخبارية زي BBC مثلًا بالعربي أو BBC عامةً، عندِك CNN، عندِك آمم، آآ، روسيا قناة ال الRT اللي هي الروسية آآ، France 24، كل دي منصّات مثلًا آآ، يعني منصّات إعلامية كبيرة، فالخبر عليها بيكون آآ موثوق فبالتالي
امم. امم. جميل، صح.
فبالتالي يعني لو مثلًا أنا شاكك حتى لو أنا بقى شُفت خبر هناك وشاكك فيه
امم.
أنا باخُد الخبر أو ممكن باخُد screenshot مثلًا يعني صورة للشاشة وباحطّها ب باعمل بحث على Google بحيث إن أنا أشوف آآ، آآ ي هييجي لي هيقول لي مثلًا، آه م يعني أو ممكن باخُد- باخُد البوستر مثلًا أو صورة الخبر وبابحث بيه. برضه في منصّات، على فكرة بي
آه امم، امم. آه، طَب طَب لو أنت حد صديقك أو قريبك آآ، ول لقيته ناشر حاجة وأنت عارف إن الحاجة دي ك كِذب يعني، كان حد قريب أوي ليك هتتصرّف معاه إزاي، هتعمل معاه إيه، هتنصحه بإيه؟
امم. امم. للأسف أنا مش من النوع اللي هو اللي بانصح وإن أنا بافرِض أو باتَدَخّل أو باتدَّخل إن أنا ما باحبش أعيش دور الناصح صراحًة حتى لو قريب، لأ، حتى لو قريب مش م يعني أنا هاشوف وهاعدِّي ولا كأنّي شُفت.
إمم. حتى لو قريبك؟ حتى لو قَريب م منك؟ آه. يعني هو بيعرض عليك حاجة إن آآ، مش هتقول له مثلًا لأ ده خبر غلط أو كده؟ آه ي بيورّيها لك آه، بيورّيك الخبر، بيقول لك أنا نَشَرت كذا على صفحتي.
ليه آه، بيعرضها عليَّ أنا بيتناقش معايا، آه لأ، لحظة. آه، آه، لو هو لأ لو هو بيواجهني أو بيتكلم معايا أقول له لأ طبعًا أنا ما الكلام ده ما باصدقوش بِسهوله، أقول له لأ، أنت اتحقّقت من الخَبَر؟ طَب أنت شُفتُه فين على أنهي منصة؟ طَب ال مصداقيته يعني إيه مدى المصداقية؟ لأ، هاقول له. إنّما هو مثلًا لو ناشر على العَلَن، أو كاتب على صفحته مثلًا أو كده، لأ أنا مش من النوع ال اللي بَاواجِه أو أحب أعيش دور ال النَاصح الأمين والكلام ده لأ خالص، هو حُرّ.
اهم. إمم. آه. آه. طَب يعني آآ، أنت آه أنت طَب يعني تحب تقول كلمة لل للي بينشروا أخبار مُزيفة آآ، وللناس اللي بتقراها لهم أو بتشوف بوستَاتْهم، آآ، يعملوا إيه لمّا يلاقوا الأخبار مش مضبوطة أو يحسوا إنها مش مضبوطة ومزيفة؟
ولا حتى باعلَّق، إمم. آآ، "ما تِبنيش فِكر" أول حاجة أقول له يعني "ما ما تِبنيش فِكْرة أو حاجة ما ب يعني ع بِناءً على خَبَر أنت قَرِأتُه أو مَرّ قُدَّامَك. آآ، ولا لازم تِتَحَقَّق من الخب لو الخَبَر شَدَّك أوي، روح اتْحَقَّق منه الأول، اتحقق منه على أكتر من مَنَصَّة." وفي برضه على فكرة، في على فكرة برضه في، بالمناسبة يعني، في مواقع في في صَفَحات كتيرة دلوقتي على الSocial Media برضه لمّا بيكون في خبر مُنتشر هُم بِيَاخُدوه وبي ب بِيِتَحَقَّقوا وبِيِنشُروه، بِيِنشُروا الكلام ده. ف فأنا متابع برضه من ضمن الحاجات فكّرتيني أنا متابع الصفحات ديّة و فهي الصفحات دي باستمرار كده بِتُنْشر، أقول لك مثلًا "لأ، الخبر ده مُزَيَّف." يجيب لك مثلًا صو صورتين: صورة للمنشور ال آآ، ال ال ال اللي هو المُنتَشِر و ال يردوا عليه بقى إن هو آه، يجيب لك علامة x أو غلط عليه وعلامة صح جنب الإيه، الخبر الصَّحيح.
امم. آه. آه. آه، دي حاجة حلوة، آه، فعلًا. آه. آه. العكس بتاعه، آه. دي حاجة حلوة أوي فعلًا، دي حاجة حلوة. آه، تساعد.
فهو آه، ف فنصيحتي إنه "ما تِندَرِجش، أو ما ت مش كل ما عَيْنَك تُقَع على حاجة تبني فِكْرة أو إنك تصدق بسهولة. لأ، تَحَقَّق الأول وخُد وقت، وخُد وقت إنك تحَلِّل الخَبَر من منظورك." لإن ده برضه نقطة مهمة. بمعنى، يعني هو برضه أنا لمّا باسمع الخبر، يعني لو في خبر فعلًا حصل ولقيته على منصات ذات مصداقية، أنا ما بالتقطش الخبر زي ما هو كده أو ما باخدوش زي ما هو كده. لأ، أنا باحاول أحَلِّله لأ، أنا باحاول أحَلِّله بقى من منظوري أنا لأنه كل منص منصات ديّة بتعرض لنا الخبر من منظورها هي، فاهماني؟ يعني المنصات المنصات ديّة ما هي برضه وجهات إعلامية لها تَوَجُّه، لها تَوَجُّه صحيح، لها تَوَجُّه فبالتالي أنا باحاول يعني آخد الفكرة آآ مُجَرَّدة من ال
آه. فعلًا. آه، لازم تتأكد برضه. أيوه، أيوه. امم. صحيح، صح، صح. وبتعرض وجهات النظر، كل واحد بيعرض وجهة نظره، آه. جميل. تتأكد قبل ما تنشر أي أي حاجة صحيح. جميل جدًا، أنا مبسوطة بالكلام معاك، وشكرًا جدًا.
بالضبط، إمم. إمم. الله يخليكِ، أنا أكتر. باشكرِك.